'Yan.
Hello.
Mm. Ah, magandang gabi po, kumusta?
Gandang umaga na. Kumusta ka rin? <laughs> Umaga na.
Ay, umaga na? Ay, oo nga o inabutan na po ng umaga, 'no. Mm. So, kumusta po kayo? <chuckles>
Ano, ito okey lang. Kahit papaano eh, makakapagpahinga na din sa wakas. Ikaw ba, kamusta?
Mm. Opo, opo. Mm. Ah, ayos din po, 'no, um, ah, ayos lang din po naman ako, ah, masaya masaya yung araw kasi kasama yung ano, ah, kasintahan ko buong araw kanina tapos pati bukas makakasama ko po siya.
Eh, total nabanggit mo yan, ah, may gusto akong ano, malaman sa'yo.
Mm. Mm. Mm.
Ikaw ba ano, matagal na rin ba kayo ng karelasyon mo?
Um, ano po ano, ah, lampas ng isang taon kaming magkakilala, pero, ah, mag-iisang taon pa lang po kami na mag ayun maging opisyal po na mag magkarelasyon talaga.
Ay wow naman. Ito gusto kong malaman kung paano mo ba pinapanatili yung spark sa relasyon niyo o kahit kung paano mo sa isang matagal na relasyon na meron pa rin kayong spark?
<coughs> Um sa ngayon para di ko po alam kung mawawala pa o hindi. Pero para sa'kin po pinapanatili yung, spark 'no, sa matagal na relasyon. Di ko naman po matatawag na matagal siguro kasi

'Di pa nga po umaabot ng isang taon, 'di ba? Pero 'yung pinakaginagawa po namin, eh, 'no, ah, sa akin po ano ako po, eh, madalas, ah, 'yung ano po mga simpleng 'pag ano, 'no, 'pag-greet po tuwing umaga, 'yung mga good morning, po, 'no? Para paalala lang po na ano, 'no, na iniisip ko po siya sa mga oras na 'yun, 'no? Kahit ano, 'yun po pagkagising ba agad-agad po, 'di ba, ah, update po, ah, na "Good morning," ganyan, simulan ko ng araw ko, ganyan. Tas iyon po, good night na 'ko, para lang malaman niya na paggising po, eh, siya po yung iniisip ko hanggang sa pagtulog po siya din pa pa rin po iniisip ko. Para ngang mhm. Ah, dagdag ko rin siguro 'yung mga ano po 'no, dates kahit kahit po siguro na kami na, eh, hindi pa rin po namin pinapabayaan 'yung ano, 'no
Mm, hmm. Mm. Mm. Oo, paggising sa umaga. Mm. Wow naman.
kaming dalawa na ayan, labas-labas po. Opo. Labas po sa labas-labas po kami, ah, nagde-date, ganyan. Ayun, minsan may mga surpresa, ayun po 'yung mga maliliit na surpresa, ano, nakaka-pagpanatili po ng spark talaga sa para sa relasyon para sa akin. So, ayun po 'yung ma madalas na ginagawa ko. Kayo po ba, meron po ba kayong maidadagdag o maibabae bahagi?
'Yung oras 'yung oras nyo sa isa't-isa, mm. Mm. Siguro ano, sa akin kasi ang karelasyon ko 10 taon na kami, 5 years girlfriend and boyfriend tas 5 years married. So
Ah. Ah 5 years, okey. Married tas married na rin. Ooh.
Okey. Oo. Ang sa amin naman, ta tama 'yung mga sinabi mo, hindi dapat nakakalimutan na nagkakamustahan kahit magkasama na kami sa bahay, ah, na nagbabatian pa rin talaga kami. Meron pa rin kaming oras para sa isa't-isa, na 'yun nga simpleng lumalabas din kami kapag may nagkakatugma 'yung schedule namin at saka importante din talaga na meron kami yung ginagawa na travel, at least mga twice or thrice a month, kahit mga malalapit lang, para lang talaga makapag-unwind kami kasi parehas na kami nagtatrabaho tsaka ang tagal na namin, na ang dami na ring nagsasabi sa akin ako kasi sa magkakaibigan na may pinakamatagal na relasyon. So, 'pag ano, 'pag-tinatanong ko, "Ang tagal niyo na, hindi pa rin kayo nagkakasawaan sa isa't-isa?" Sabi ko, "Hindi naman." Kasi ang pinakaano talaga is parang tinuring ko na siyang kaibigan, siya talagang sinasabihan ko ng lahat ng problema ko, ganyan. Tas maski 'yung mga masasaya, sinasabihan ko din siya. Siya 'yung isa sa mga unang nakakasaksi nun at saka kailangan palagi kang supportive sa sa partner mo.
Opo, tama, tama. Mm. Hmm. Mm. Opo. Ay, opo. Mm. Opo opo, mm. Mm. Opo, tama naman. Mm. Opo. Opo, tama.